เยี่ยมมากเลยนะคะ ตรงเนี้ยคือ พอดีได้ยินถึงเรื่องแบบฮอร์โมนนมสดกับฮอร์โมนไข่ ตรงเนี้ยค่ะ ไม่แน่ใจว่า สามารถ ที่จะแบบขยายความอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ? หรือว่าในกระบวนการทำเนี่ยค่ะ เขาทำยังไงบ้าง อะ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม จริง ๆ แล้วนะคะ ในการใช้ฮอร์โมนนมสดเราก็จะเลือกเป็นนมเปรี้ยวอะค่ะ ที่เราเอา มาหมักไว้นะคะกับ น้ำตาลค่ะ แล้วก็ทิ้งไว้ แล้วก็ให้น้องอะค่ะตกตะกอน แต่ว่าต้องคอยเปิดฝาบ่อย ๆ นะคะ เพื่อที่จะให้อากาศอะค่ะมันออกมา โดยที่น้องเองจะไม่มีฟอง แล้วก็เหมือนว่า จะไม่มีแก๊สเยอะเกินไปอะค่ะ สัก ถ้าหมักสัก 3 วัน 7 วันเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเอามาทำได้แล้ว แต่ว่าถ้าเกิดเป็นฮอร์โมนนมนะคะ เราก็ ถ้าเลือกแนะนำนมนี่มันจะค่อนข้างยากหน่อย เพราะว่ามันต้องหมักไว้นาน ต้องใส่ในขวดไว้นานน่ะค่ะ แต่ถ้าที่เราบอกว่า เราสามารถที่จะใช้ได้เลย คือแนะนำเป็นนมสดเลย เป็นนมสดแท้ ๆ ที่เป็นรสจืดเลยค่ะ
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ตรงนี้เนี่ย ไม่แน่ใจว่า บ อุณหภูมิในการที่เราจะทำฮอร์โมนนมสดหรือว่าฮอร์โมนไข่เนี่ยค่ะ จะอยู่ในช่วงระหว่างไหนอะคะ?
อันเนี้ย รดได้ เลย อืม จริง ๆ พ คือต้องใช้อุณหภูมิห้องนะคะ จะไม่แช่เย็นน่ะค่ะ ไม่งั้นมัน ก็ การหมักอะค่ะ แต่ว่าถ้าเกิด ร้อนไปอะค่ะมันก็จะแยกชั้น มันไม่เหมือนกับน้ำสังเคราะห์จุลินทรีย์อะค่ะที่เขาหมักเนาะ ที่ต้องเอาไปตากแดดอะค่ะ อันนี้ เราต้อง เอาไว้ในร่มเลยนะคะ
อืม ค่ะ อันนี้ก็จะประมาณ เอ่อ ประมาณ 25 ถึงประมาณ 30 องศา ได้ไหมคะ? ช่วง ในช่วงนี้ พอ พอได้เนาะ?
อืม พอได้ค่ะ 30-37 ได้อยู่นะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วอะค่ะ จริง ๆ หลัก ๆ แล้วอะ ไข่ในอิ๊น ไข่ไก่กับน้ำตาลเนี่ยค่ะ มันก็จะทำปฏิกิริ ก...ยากันในอุณหภูมิห้องเนี่ยแหละค่ะ
อือ อ๋อ แล้วเราก็ไม่ต้องนำไปตากแดดเหมือน เหมือน แบบอื่นที่เราเคยทำ ใช่ไหมคะ? ทำใน ร่มได้เลยเนาะ?
ใช่ ค่ะ ถูกต้อง ใช่ค่ะ ทำในร่มได้เลยค่ะ เพราะว่าอย่าง ฮอร์โมน จริง ๆ ฮอร์โมนไข่เนี่ยน่ะค่ะ เขาก็จะใช้เป็นนมเปรี้ยวค่ะ จะใช้เป็นแบบยี่ห้อไหนก็ได้ในท้องตลาดอะค่ะ แล้วก็ มาผสมกับไข่กะ ไข่ไก่อะค่ะ ใช้ทั้งไข่แดง ไข่ขาวได้เลยนะคะ แล้วก็ใส่น้ำตาล
ค่ะ ที่พอ อ๋อ โอเคค่ะ
หมักไว้ จริง ๆ 3 วัน 5 วันน่ะค่ะ แล้วก็ อ่า เอามาใช้ได้เลย แต่ว่าจริง ๆ แล้วน่ะค่ะ ถ้าเกิดว่า เรา เอา ขวดน้ำดื่มก็ได้ แล้วเราก็ปิดฝาค่ะ แล้วก็ แล้วก็คอยเปิดฝาบ่อย ๆ 3 วัน ถึง 5 วันนี้น่ะค่ะ เพื่อที่จะให้แก๊สมันออก พอจะใช้งานเราก็เอาไปผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็รดต้นไม้ได้เลยค่ะ